Wih, jauh juga tuh, iya kan. <laughs> Jadi ke kafe tuh bareng-bareng berdua ya?
Iya Koh, <laughs> benar-benar di Eee, kafenya ya kafenya itu kafe eee, ya seperti kafe biasanya lah cuman mungkin cuman oh saat itu sedang ada live music, mmm. Kita jarang ke kafe itu sebetulnya, kit jarang ke cafe itu.
Oh. Udah janjian kali sama itu, live music-nya? Atau emang di sana udah sering live music Kak di sana?
Sebetulnya, itu tempat itu udah beberapa kali aku kunjungin ya, cuman bukan dengan bukan untuk acara khusus ya, kencan atau ngajak pacar nih, <laughs> calon pacar lebih tepatnya waktu itu. <laughs>
Iya iya iya. Iya iya iya iya. Jadi waktu itu udah tahu lokasinya berarti, kan udah pernah ke sana jadi ngajakin calon pacarnya ke situ berarti?
Heeh, benar, jadi, eee, jadi oh kit kita ke situ aja ya nama tempatnya. Nah, udah nyampe situ ih ternyata lagi ada live music nih, sebetulnya cuman ya 1 orang sama keyboard gitu, eh ya penyanyi sama yang keyboard-nya lah, nah
Oke. Mhm. Iya iya iya.
keadaan kafe lagi sepi.
Emang nggak ada yang lain? Cuma penyanyi itu aja?
Eee, maksudnya nggak beg nggak nggak begitu banyak orang lah jadinya, heeh, nggak begitu banyak tamu. Iya, nggak terlalu rame. Nah itu udah malem kan ya, entah kenapa aku jadi kepikiran, "Ah nyanyi ah, <laughs> cobain nyanyi." <chuckles>
Oh ada tapi nggak banyak, oke. Itu Kakak langsung mikir sendiri atau ada yang suruh tuh?
Pad Spontan spontan spontan, heeh, spontan pengen
Oh spontan aja, oke. Itu kira-kira jam berapa Kak ya?